อืม ดีกับเรา แล้วก็คนที่เราต้องดูแล คนที่เราต้องรับผิดชอบด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่ง เออ มันก็นำไปสู่จุดที่ว่า ถ้าผมเครียดเรื่อง เรื่องงานเนี่ยนะ ผมก็จะพยายามไม่ทำแค่งานเดียว เออ เราก็จะหามาจน จนเวลา เราเต็มนั่นแหละ อะไรอย่างเงี้ยครับ เออ สิ สี่งานก็ได้ 5 งานก็ได้ เอาให้เวลาเต็ม แล้วก็ เออ รายได้โอเค อะไรประมาณเนี้ยครับ เราก็จะพยายามเนาะ
อืม ก็เหมือนกับว่า หางานตรงอื่นมาทดแทนไอ้งานที่เราเสียไปใช่ไหมคะ? โอ้ อันนี้ก็ดีนะคะ ดี แล้วอย่างเงี้ยค่ะ พี่ พี่มี การที่เหนื่อยจากเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานบ้างไหมคะ? แบบว่ามีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำ เลี้ยงลูก ดูแลคนป่วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีบ้างไหมคะ?
ใช่ครับ ใช่ กั๊ม อ่า ก็ ก็มีอะครับ ก็คือ อย่างมีแบบว่า เออ เรื่อง อาจ อาจจะทะเลาะกับแฟน หรือว่า เออ รู้สึกเหนื่อยกับการเลี้ยงลูก อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าเกิด อย่าง อย่างเรื่องเลี้ยงลูกเนี่ย อันนี้เป็นอะไรที่ยากอย่างหนึ่ง เพราะว่าเรา เราต้องรับผิดชอบเนาะ ซึ่ง แล้วลูกเขาก็ต้องมีคนดูอยู่ตลอดเวลา ไม่ ถ้าเราไม่ดู ก็ต้องเป็นภรรยาเราดู ถ้าเรา 2 คนไม่ดู ก็ต้องมี มีย่าหรือมียายมาช่วย ซึ่งเราจะไปรบกวนเขาบ่อย ๆ ก็ไม่ได้ เพราะเขาก็อายุเยอะแล้ว ดังนั้น เออ หน้าที่หลักในการดูแลลูกก็จะเป็นของพ่อของแม่ ซึ่งก็คือเราเอง ดังนั้นเนี่ย เออ บางทีเนี่ยถ้าเราหาโอกาสได้ ผมก็ ไม่พ้นวิธีเดิมครับ ก็คือ เล่นเกมก่อน <chuckles> คือถ้า ถ้าเกิดว่า อ่า มีคนดูแลลูกแล้ว อย่างเช่น เออ เราหมดช่วงเวลาเราแล้ว เรา ภรรยาพร้อมที่จะดูแลลูกต่อแล้ว เราก็แบบ "โอเค ขอบคุณครับ" แล้วเราก็เปิดคอม ลุยก่อนเลย หนีออกจากตรงนี้ก่อน <chuckles> ใช่ ใช่
อืม ค่ะ ค่ะ อืม อือฮึ "โอเค ขอบคุณครับ แล้วก็เปิดคอม" โอ้ คำพูดนี้นี่แสดงถึงความอยู่เป็นของพี่มาก ๆ เลยนะคะเนี่ย โอ้ อันนี้ดีค่ะ อันนี้ดี <chuckles>
<chuckles> เออ มัน มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่ ที่มันจะต้องเหนื่อยอะเนาะ คือ มันก็ดีอย่างหนึ่งที่ อะ ลูกเราเป็นเด็กที่น่ารักหน่อย แบบว่า เออ ขี้อ้อน ยิ้มแย้ม แต่ว่าเด็กอะเนาะ มันก็จะมีหลาย ๆ จังหวะที่เราพูดแล้วเขาไม่ฟัง หรือว่า อะ บางทีเขาก็อยากจะซนของเขา อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความเหนื่อยขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นความเหนื่อยที่เราเต็มใจที่จะรับมา ดังนั้น เออ แทนที่เราจะเอาความเหนื่อย แล้วก็ไประเบิดอารมณ์ใส่อะไรก็แล้วแต่ ที่มันอาจจะเกิดความเสียหายทางอารมณ์ได้ แบบว่า จะเป็น
ค่ะ อืม อา อืม เอามาใส่เกมใช่ไหมคะ? โอ้โฮ อันนี้เป็นวิธีที่ดีจังเลยอะ อา ค่ะ
อา ใช่ แทนที่เราจะไปดุลูก หรือไปบ่นภรรยา อะไรอย่างเงี้ย เราเข้าเกมเลย อย่างน้อย เออ เราก็มีศัตรูที่ชัดเจนในเกม อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไประบายใส่มันได้เต็มที่ เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของศัตรูอยู่แล้วที่จะต้องมาแพ้เรา อะไรอย่างงี้
อือ ค่ะ อืม อืม อืม ดีค่ะ ๆ
อะ อา